Hallo.
Hi, grüß dich. Na, wie geht's dir heute?
Ganz gut, danke, wie geht's dir.
Ja, ich kann auch nicht klagen. Es ist zwar wieder 'n bisschen wärmer geworden heute, aber es war noch erträglich und ja, sonst ist alles halt gut.
Gut. ja, hier ist es auch 'n bisschen hat's 'n bisschen abgekühlt. Ähm, von dem her, ähm, freue ich mich jetzt auf die nächsten paar Tage und dann wird's wieder obwohl, heute ist 's auch noch richtig heiß eigentlich, tagsüber.
Mhm. Okay.
Ja, aber es wird so langsam kühlt's ab.
Ja, das ist schön, bei das es so bei dir ist, ne? Also, hier soll's jetzt über die nächsten Tage warm werden und ab nächste Woche soll's 3 oder 4 Tage richtig, richtig heiß werden wieder und ja, da habe ich nicht so große Lust drauf.
Dann kannst du dir hast du 'n Fan zumindest.
Ich habe tatsächlich zu Hause habe ich gar nichts. Also, ich mache nur, dass ich, äh, die Rollos halt unten habe, aber ich glaube, ich muss mal wirklich schauen, dass ich mir mal langsam so 'n Ventilator oder so was kaufe, ja.
Ja, du wirst es schon brauchen jetzt jedes Jahr wahrscheinlich und ja.
Ja. Ich befürchte es, ja.
Ja, was ich schon gemacht habe in der Vergangenheit ist, dass ich ja 'n Ventilator, ähm, gekauft habe und dann, als der Sommer vorbei war, wieder zurückgeschickt habe.
Ach okay, das ist auch smart ge smart gemacht. <chuckles>
Ja, ja, ich ich ich habe mir gedacht, dass du das schätzt, weil du du sparst ja auch gerne Geld.
Ja, ja mal schauen, vielleicht wenn ich irgendwie was äh, was Günstiges finde oder so, dann ist es okay, dann kann's irgendwo stehen bleiben im Schlafzimmer oder so.
Ja, weil du du wohnst da wahrscheinlich du wohnst da wahrscheinlich auch noch 'n paar Jahre, dann lohnt sich's schon.
Ja, wenn's nicht zu groß ist, kann man das ja auch mitnehmen. Deswegen, na ja, mal schauen.
Mhm. Mhm, ja. Ja.
Bei meiner Freundin zum Beispiel, die die hat 'n 'n, äh so 'n, äh, Ven Ventilator.
Ah, okay.
Aber wir da wir ja nicht zusammen wohnen, habe ich da nichts von. Und mein
Kannst du dann zu ihr gehen wenn's <giggles> wenn es so heiß ist?
<chuckles> Ja, ist leider 'n bisschen unpraktisch, ist 'n bisschen weit auseinander entfernt und ich muss ja auch noch arbeiten und ja, deswegen.
<giggles> Ah, okay, ähm, und wie habt ihr euch eigentlich getroffen, wenn ihr so weit auseinanderlebt?
Das gute Internet hat uns, äh, ja zueinander geführt.
Über so 'ne App?
Ja, über so' ne Website, ja.
Ah, okay, 'ne Webseite, keine App.
N n ich weiß gar nicht, ob's ob das auch als als App gibt, aber also es war auf auf über 'ne Webseite, ja.
Ah, okay. Okay, da hast du dann aber viel Glück gehabt.
Ja, man muss auch mal Glück haben im Leben. <chuckles>
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm
Ja. Aber stimmt. D das da hört man ja viele Sachen so, dass das dort oft dann eher so, ja seltsame V Begegnungen sind oder seltsame Menschen, die sich dann auf so Internetseiten rumtreiben. Aber ja, bei uns hat's hat's ganz gut funktioniert und wir sind jetzt seit
Ja, und auch und auch, w ich denke halt, das muss ja auch so Riesenzufall sein wenn du jemanden durch nur durch die Fotos
Mhm.
dann triffst und dann tatsächlich auch gut klarkommst mit der Person. Also, gan also, so nicht nur gut klarkommst, aber auch dann den Charakter attraktiv findest.
Ja, ja gut. Mhm.
Das ist schon 'n Riesenzufall, würde ich sagen.
Ja gut. Wi ne, mal 'n 'n bisschen haben wir uns ja geschrieben, sage ich mal, dann hat man ja Nummern getauscht, dann hat man schon mal so miteinander telefoniert. Man hat sich dann auch schon mal bei so'm Video-Call ja schon mal, ja schon mal gesehen, ja.
Bevor dem Treffen habt ihr dann auch Video-Call gemacht?
Ja, genau.
Ah, okay. Das ist gut, dann spart man sich die Antwort.
Ja, man will ja keine bösen Überraschungen, äh, erleben, ne? Das ist das das g g hat man ja auch schon gehört, dass die Leute dann irgendwie, äh, alte Fotos benutzen oder so Fake-Fotos und dann, äh, trifft man sich vor allem und dann steht da, ja, 'n 'ne ganz andere Person vor einem oder viel, viel älter oder sowas, ne, oder halt viel, viel dicker oder unattraktiver. Ja, deswegen war dann schwier äh, wichtig.
<chuckles> <chuckles> Ja oder <chuckles> ganz klar, ganz klar, ist das so. Äh. Also Vieles kann man ja also, dann durch den Videocall kann man dann schon, ähm, sagen: „Ja, okay, das ist das ist es wert, das ist wert die Anfahrt.“ Weil
Mhm. Ja, genau.
wenn du dann so 'n auf so 'n Date bist und dann hat die Person gelogen, also, vor 'n paar Tagen, da wollte ich auf 'n Date gehen und da habe ich dann kurz vor dem Date habe ich dann die Person mal gegoogelt.
Mhm. Okay.
Und äh, und da habe ich gesehen, dass er angegeben hat also, dass er 'n anderen Beruf hat, als er angegeben hat. Aber ansonsten hat alles übereingestimmt. Aber er hat halt angegeben, dass er ein Angel Investor ist. Was ja bedeuten würde, dass er viel, viel mehr Geld hat als jetzt jemand, der einen der nur als Verkäufer zum Beispiel arbeitet. Was ja eher tatsächlich dann auf seinem LinkedIn war dann, dass er als Verkäufer arbeitet. Und dann habe ich mir gedacht: „Äh, ich finde das"
Okay. Aha. Ah, okay. Ja, so will er da drüber beeindrucken. Mhm.
Was?
Also, versucht er s ja, mit falschen Tatsachen irgendwie zu beeindrucken, dass Frauen ihn attraktiv finden. Mhm.
Ja, so sah's aus. So sah's aus und und ich habe mir dann gedacht, dann sollte dann wär's mir lieber gewesen, er hätte gar nichts angegeben als seinen Beruf. Überhaupt nichts, machen ja auch manche.
Mhm. Ja.
Als zu lügen, weil dann denkt man sich
Ja, ich weiß auch nicht Mhm.
wenn er ü wenn er darüber lügt, worüber lüg lügt er dann noch? Vielleicht hat er dann, äh, schon 'ne Frau und 'ne Familie, wer weiß.
Ja. Ja, genau, so so was denke ich auch. Also, wenn man schon bei sowas Simplen schon irgendwie lügt, dann denke ich mir, was ist denn grade erst bei wichtigen Sachen, ne? Genau wie du schon sagst, oder da sind andere Geheimnisse noch dahinter, ja.
Ja, weil weil, ich habe dann auch gedacht: „Okay, so manche Leute machen das, um so ihren Fuß in die Tür reinzubekommen.“ Okay, vielleicht, aber
Mhm.
ähm wenn irgendwie ist es dann wahrscheinlicher, dass diese Person eigentlich gar nicht an einer Beziehung interessiert ist, weil es wäre ja eigentlich peinlich, wenn wenn das dann rauskommt. Und es kommt ja dann eigentlich sofort raus, was du beruflich machst.
Ja, mhm. Also, hast du dich nicht mit ihm getroffen?
Ne, also, ich habe ihm dann gesagt weil wir wollten uns so 30 Minuten von von wo ich bin, äh, treffen und dann habe ich gedacht: „Ne, ich habe keine Lust, 30 Minuten zu zu fahren, ähm, weil er ja schon so viele rote Flaggen hat.“ Und dann habe ich ihm gesagt: „Du kannst, äh, in mein Stadtteil kommen.“
Ja. Ja. Mhm. Ja. Er wollte auch nicht. <chuckles>
Und dann hat er hm, er hat dann gemeint: „Ja, ich ich bin gleich da.“ So, der hat mir dann 'ne Stunde später hat er dann geantwortet: „Ja, ich bin gleich da. Äh, wo bist du denn?“ Und ich habe gedacht: „Oh, ich habe gar nicht gedacht, dass du noch antwortest. Ähm, ich bin jetzt bei 'nem Park.“ Und dann hat er gemeint
Ja.
dann hat er gemeint: „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du nicht wirklich so an mir interessiert bist.“
Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, okay. Mhm.
Und dann habe ich ihm gesagt: „Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, weil ich weil ich gesehen habe, dass du kein Angel Investor bist.“
Ja, aber er er er hat auch versucht, so 'n bisschen den Spieß umzudrehen. Er wollte dir dann das schlechte Gefühl geben, so, dass du da schuld bist, dass er das denkt und weißt du, wie ich meine?
Ja, halt schon 'n bisschen ist mir auch aufgefallen, ja.
Er wollte so Spiel spielen und dir dann so vielleicht schlechte Gewissen machen und dir die Schuld geben so und ja bla bla bla und Ausrede direkt parat haben, dass er dann halt doch nicht in deinen Stadtteil kommt.
Ähm Ja, ich Ich weiß nicht, ob er ob er gekommen wäre, weil er hat gemeint: „Ja“ „ähm, ich bin gleich da, aber“ ja, okay, was auch immer, ist egal.
Na ich glaube eher nicht. <chuckles>
Glaubst eher nicht, okay. Ähm, obwohl, mit'm Auto mein Stadtteil ist eigentlich nicht weit weg gewesen, aber er hat schon wahrscheinlich geahnt, dass ich, äh von den Antworten, die ich gegeben habe, dass ich nicht so viel Interesse habe.
Ne. Okay. Mhm.
Ähm, ja, und das ist ja dann auch ich weiß nicht. Obwohl es ist ja auch nicht so schlimm, wenn man, ne am Anfang nicht so viel Interesse hat.
Kann auch interessant sein, ne? Also, is ist vielleicht manchmal sogar besser, als wenn jemand dich komplett so
Wa w woher. Ja.
ja, d nur noch den Fokus auf dich hat und dann hat man vielleicht sogar Gefühl, dass das so einengend ist oder halt so unnatürlich. Das macht ja auch irgendwie dann vielleicht sogar Angst, wenn du denkst so: „Hey, das ist 'n bisschen zu viel, ne, also, bisschen too much halt.“
Ne ich bin genauso. Ich bin genauso. Ähm, wenn jemand wenn jemand zu sehr interessiert ist, dann denke ich mir: „Die Erwartungen sind viel zu hoch.“ Da habe ich gar keine Lust darauf, die Person dann, äh, zu treffen überhaupt.
Mhm. Ja, oder du kannst dir ja fast schon vorstellen, wie eifersüchtig derjenige vielleicht auch ist. Er möchte dich ja jetzt schon, obwohl er dich gar richtig kennt, schon so irgendwie besitzen und, dass du nur seins bist und, ne? Also, das würde schon so 'n so 'n Unbehagen in mir auslösen und ich denke so: „Oh mein Gott, was ist denn erst, wenn wir uns wirklich getroffen haben und und vielleicht uns mögen, dann“
<laughs> Denkst du das, echt? Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja doch, finde ich finde ich schon irgendwie so 'n bisschen creepy, ne?
Oh. okay, weil dich die Person dann ähm, zu, ähm, fokussiert ist vielleicht möglicherweise, ja.
Ja, d da denke ich schon so: „Mein Gott, wie verzweifelt ist diese andere Person und wie lange war es schon single oder was ist passiert und ja, das das würde so in meinem Kopf halt so vor sich gehen.
<chuckles> Ah, okay, das ist interessant. Äh, das ist dann die Perspektive von, äh, Männern wahrscheinlich. Meine Perspektive wäre, dass die Erwartungen einfach viel zu hoch sind und dann gehe ich lieber mit jemandem aus, der gar kein Interesse an 'ner Beziehung hat, weil dann der Druck so so ganz niedrig ist, verstehst du? So, ähm, dann erwartet der hat er natürlich auch keine Erwartungen. Dann kann man dann dann kann man einfach sich so treffen, als wäre man auf gar keinem Date. Also, jetzt nicht, dass ich dann mit der Person schlafen würde, aber man man trifft sich dann so ganz so, als wäre man einfach so ganz uninvestiert, verstehst du? So ganz natürlich fast.
<chuckles> Mhm. Ja. Ja. Ja, so locker, o ohne ohne Zwang, ohne Druck, so einfach so treffen: „Hey, la ja, lass sehen.“ So so mit dem ja, mit der Welle schwimmen, so mit dem Flow gehen. Einfach so mal schauen: „Hey, wo wo treibt es uns hin“ oder so. Also, ohne dieses alles ist möglich, entweder passiert gar nichts oder ja, wir gehen 'n bisschen, äh es wird 'n bisschen ernster oder so oder halt, ja, der sowas halt, ne, das ist irgendwie mhm.
Ja. Ja, sodass man das sodass es so fast so wie ist als hätte man sich in der Realität getroffen so. Ohne Zweck.
Ja genau, wo man sich erst so kennenlernt, dann mag man sich vielleicht, man trifft sich, das ist so eher so erst so bisschen freundschaftlich vielleicht und dann merkt man irgendwie so: „Ah, ist doch ganz cool.“ Und irgendwie ist dann vielleicht so 'n bisschen so der Funken dann, ne, wie man so schön sagt ist dann so 'n bisschen da und dann baut sich das so langsam aufeinander auf und ja, das das finde ich eigentlich auch am schönsten eigentlich, wenn wenn ich ehrlich bin.
Ja, genau. Und bei euch war das auch so, da äh, hast du so das Gefühl gehabt, da ist ganz, ganz wenig Druck gewesen am Anfang.
Ja, bei uns war auch ganz ganz wenig. Also, ne, meine Freundin hat mir natürlich auch später gesagt, dass sie auch eigentlich so 'n bisschen skeptisch war dem ganzen Internet gegenüber und deswegen: Wir haben uns einfach getroffen. Also, ne, nach dem ganzen hin und her schreiben und telefonieren und Video-Call
Ja.
haben wir uns einfach getroffen. Dann waren da auch 2 Freundinnen bei und, äh
Wow, die hat 2 Freundinnen mitgebracht?
Ja, ja, hat die auch gefragt, ob es in Ordnung ist. Ich sage: „Ja." Ich sage:„ Warum nicht“, ne? Ich sage: „Kann ich ja auch verstehen so 'n bisschen.“ Dann war's aber okay, dann haben die sich irgendwann verkrümelt, dann waren wir alleine, haben was gegessen. Ja, das war eigentlich unser unser 1. Date.
Interessant. Wow.
Und, ja, da habe ich sie nach Hause wieder gebraucht nach d nach'm Essen und, äh, be dann bin ich auch nach Hause gefahren. <chuckles>
Ja. Wow, das ist ja so richtig ähm, perfekt dann gewesen. Also, so so ja, ähm, ja sehr, sehr toll von dir, ähm, dass du's so locker genommen hast.
Old so oldschool, ne? <chuckles>
Weil ich weiß nicht, wie viele Männer dann sagen würden: „Ja, kannst noch Freundinnen mitbringen.“ Ich weiß nicht. Ähm, es ist schon bisschen ungewöhnlich.
Ja, ich wie gesagt, ich kann's ja schon verstehen, ist ja dann auch 'n bisschen Risiko für 'ne Frau, sich direkt alleine mit 'nem Mann zu treffen oder so. Und ist ja auch gar nicht verkehrt, dass die Freunde vielleicht auch dann schon mal sehen, so: „Hey, wer ist das?“ Und, ja, also, wie gesagt, ich ich bin ja offen und war ja zum Glück auch gut, dass ich das alles so gemacht habe. Wer weiß, sonst wär's vielleicht gar nicht so gekommen und ja.
Ja, ja. Ähm, ja, ich denke, das hast du alles richtig gemacht.
Danke. <chuckles>
Okay, dann, ähm Dann, äh, ja, hoffe ich, dass es dass du vielleicht noch 'n ein, äh, Ventilator bekommst.
<chuckles> Ja, danke. Ich hoffe auch.
Ja, okay, bis zum nächsten Mal.
Gut. Alles klar bis zum nächsten mal. Tschau.
Tschüss.